Ah, kapag may ginagawa ako tulad mo 'no, talagang mi minsan may nakasalpak talaga sa tenga ko, or kung hindi man kung ayaw kong ako lang makakarinig 'no, 'yung gusto kong makaistorbo ng iba talagang ano, ah, lalakasan ko 'yung music ayun. Ah, kung ano man 'yung kung kung maingay man o mellow man 'yun, bahala sila nakikirinig na lang sila, eh, <laughs> Mag-aano pa ba sila, mag, ah, rereklamo pa, mm.
<chuckles> Mm. Yeah, yeah, yeah. Mm. Mm. <laughs> So 'yun, gaya mo kasi ako ang Hmm, at sa akin kasi ang ang stereo ko dito ang komponent ko, eh, mga ano pa, eh, 'yung Sony na nilalagyan pa ng CD.
Hmm, mm. So may mga CD's pa rin ikaw, diyaan. Ah.
Alam mo 'yun 'yung komponent na gano'n, oo. Meron mangilan-ngilan pero, dahil nga nga rin sa makabagong teknolohiya, puwede ka na magsalpak ng dongle para maging bluetooth, 'di ba at kokonekta mo sa iyong device, o kaya 'yun minsan papatugtog din ako ng malakas niyan kasi ano 'yan, eh, ah, may stuck up 'yung ano, eh, 'yung speaker mo, eh. Ah, mas malu masisira 'yun, eh, kaya minsan minsan kailangan ibibigay mo 'yung todo niya, para akong bahalang makapag-istorbo ng kapitbahay, <laughs> lalo na 'pag umaga. <laughs> Matindi ka, ah, gabi 'yung sa'yo ah. <laughs> Ah.
Oo, oo, ah. Mm. Mm. Oo 'no. Totoo, tapos medyo gabi. Ay umaga, akala ko gabi na, eh. <laughs> Ay grabe naman, mga 7:00 naman, so gising pa naman sila nun, wala pa naman natutulog. Ayon, oo 'di ba.
Puwede, puwede, eh, ku Ikaw ba, ah, ano bang mga feeling ko may malalim or malawak din ng ano mo, eh, mga pinapakinggan mo, kumbaga mga genre na gusto mo.
Ah, ako kasi personally mas gusto ko 'yung mellow, pero hindi naman talaga, ah, natatapos dun lang. So may mga music din talaga ako na maiingay.
Okey. Mm.